Đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy là sực sự là nếu mà bạn ăn phở ở Hà Nội và bạn ăn phở ở trong Nam thì cái sự khác biệt của nó rất là lớn luôn, ừm. Ô, và trong đó phở, ờ, phở Hà Nội nó còn có phở trộn nữa hả bạn? Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, về ở bên Mỹ nó hông có bán gì hết. <chuckles> Buồn hết sức, ừ.
Ừm. Ừm. Đúng vậy. Đồng ý bạn luôn. Đúng rồi. Phở trộn, phở khô, đúng không? Và phở phở xào. Đúng rồi, như ở Hải Phòng đi thì thật sự thì, kiểu, Hải Phòng một thành phố gần biển thì đôi khi đồ ăn cũng hơi thiên về một chút, gọi là, mặn hơn một chút, đúng không? Bởi vì gần biển mà cũng gần muối mà, nên là mình nghĩ nà khi mà
Ừm. Ồ! Ôi! Vậy nó hải sản tươi sống lắm, đúng hông bạn? Ừm, wow! Ừm.
Chính xác, hải sản rất tươi sống. Nên là mình nghĩ nếu như ăn đồ ăn ở Hải Phòng cũng sẽ hiểu được một phần nét văn hóa đấy, người vùng biển, đúng không? Rất là chân chất, thật thà mà thẳng thắn, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta thường hay nói là người Hải Phòng hổng có lòng vòng, kiểu, giống như hổng có lòng vòng giống như người Hà Nội á. <chuckles> Đúng rồi, rất là thẳng thắn luôn, ừm.
Ừm. Lựa chọn là phí hoài thôi. Thế mình hỏi nhá ừ, thế thế mình có khi nào mà bạn thử biến tấu mấy món truyền thống để hợp khẩu vị bạn bè chưa? Và kết quả thì như nào?
Ờ. Ờ, mình mình thì chưa nha, tại vì mình nghĩ là nếu mà món ăn truyền thống của mình thì nó nên giữ cái nét truyền thống để, kiểu, mọi người thử và mọi người sẽ biết cái đó là cái món ăn truyền thống của mình, kiểu, giống như là cái đặc trưng của cái nước mình á bạn. Chứ ví dụ giống như là mình thấy nha, mọi người, ờ mấy cái tiệm, ừm, bán phở đi, thì người ở nước ngoài á, thì người ta sẽ biến tấu giống như phở rồi người ta để một cục sườn nướng lên, sau đó người ta dát vàng lên á bạn, ừ.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.
Ừ, nhưng mà cái vị đó không phải là vị phở, nhưng mà nó để tên là phở. <laughs>
Đúng rồi. Mình nghĩ là nó rất là hoa mỹ, nhưng mà nó thực sự là không ma làm nêu bật lên đúng cái chất, cái món quý mĩ của món ăn, đúng không? Bởi vì, ẩm thực, ờ
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, thì, kiểu, giống như nó có nước súp nhưng mà nà, kiểu, cái sườn nó sẽ nướng theo, kiểu, sườn kiểu Tây á bạn, nó sẽ kiểu, gia vị là gia vị của nước kiểu, ờ, của, kiểu, Tây, kiểu, Mỹ, rồi sau đó nó dát vàng lên, thế nó đặt lên tô cái, ưm, bánh phở của mình. Đó, tui gọi là phở.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <tsk> Đắt hơn nhiều. Đúng rồi. Còn như ở Hải Phòng mình thì có một cái đó là Chí Chương. Chí Chương thật sự nó chính là cái tương ớt đấy. Và thực sự đôi khi những người bạn bè của mình ra ngoài thì họ ăn không quen thì mình vẫn phải là đưa họ cái chai tương ớt Vifon, để họ có thể ăn và phù hợp với cái, gọi là, cái cái hương vị của họ thôi, đúng không? Chí Chương, đúng không? Chí, ơ, Chương, chia cái tương ớt ấy, là cái chai tương ớt Vifon ở ngoài bên ơ, ơ, người ta ở các vùng khác hay gọi đấy.
Ừ, ừ. Ừm. Ờ. Ờ. Ồ! Chí chương hả? Ô! Ồ!